ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมวก
สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบ้าน เป็นยังไงบ้างครับ?
ค่ะ อา ก็วันนี้ก็เพิ่งจะกินข้าวกลางวันเสร็จค่ะ ก็อากาศค่อนข้างร้อนเหมือนทุก ๆ วันที่ผ่านมาค่ะ ร้อนถึงร้อนมากที่สุด แล้วคุณหมวกกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ?
อืม อืม เหมือนกันครับ อากาศร้อนมาก อันนี้ก็ ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกินข้าวมาแป๊บเดียวเท่านั้นเอง โอ้โฮ แสบผิวเลย กะจะแบบไม่เอารถยนต์ไป เพราะว่าเปลืองน้ำมัน แต่ โอ้โฮ
อืม
แสบแบบแสบเลยครับ ช่วงนี้ บอกเลย หนักจริง ๆ อะ
อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือแบบ หมวก เอ่อ เอ่อ บ้านก็คือแบบออกไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยค่ะคุณหมวก เพราะว่าแบบมันแสบผิวอะค่ะ แบบไม่ไหว สู้แดดตอนกลางวันไม่ไหวจริง ๆ ค่ะ ก็จะเลือกอยู่บ้านมากกว่า ช่วงกลางวันถ้าแบบไม่ติดงาน หรือว่าอะไรที่แบบจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอก ก็คือไม่ออกเลย อย่างแบบข้าว อย่างนี้ แบบสั่ง Grab มา เอาเน้นความสะดวกสบายมากกว่า
ใช่ ๆ อืม อืม <chuckles> อืม อืม ดีอะครับ ถือว่าเลี่ยงมะเร็งผิวหนัง อันตรายจริงครับแดดช่วงนี้
ใช่
โอเคครับคุณบ้าน ก็วันนี้เนี่ยผมมีหัวข้อที่จะมาคุยกับคุณบ้านนิดหนึ่ง ก็คือคุณบ้านบอกว่าคุณบ้านเนี่ยชอบดูซีรีส์ถูกไหม?
แรงมากค่ะ ค่ะ ใช่ โอเคค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่จะดูซีรีส์ค่ะ ดูซีรีส์ เล่นเกม
อืม แล้ว แล้วชั่ว ช ช่วงนี้ดูซีรีส์ไรบ้างครับ? อ๋อ เล่นเกมด้วยเหรอ?
ค่ะ ใช่ ๆ
อ๋อ อะ เซอ ซีรีส์ก่อนก็ได้ครับ ตอนนี้ ส ดูซีรีส์เรื่องอะไรบ้างครับ?
ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ดูซีรีส์ บ้านจะชอบดูแนวแบบพวก สืบสวนสอบสวนค่ะ แล้วก็แบบฆาตกรรมอะไรนิดหนึ่งค่ะ สะดุ จะแบบดูเป็นแนวนั้นมากกว่า แล้วช่วงนี้บ้านก็แบบ ใช่ กลับมาดู Prison Break อีกรอบหนึ่งค่ะ ที่แบบมี 5 ซีซัน ก็แบบ ตอนนี้ก็แบบเพิ่งเริ่มซีซัน แรก เพิ่งจะเอากลับมาวนใหม่ ใช่ ใช่ค่ะ ไม่ ส แน่ใจว่าคุณหมวกเคยดูไหม?
อ๋อ จะชอบแบบ อ๋อ อ๋อ กลับ กลับไปดูเรื่องเก่า เคยดูไหมครับ? ดู คือเป็น เป็น เป็น ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ อะไรนะ ที่เรารู้สึกว่า พระเอกโคตร มัน มันเท่มากเลยอะ ตัด พอเป็น skinhead อะ เรารู้สึกว่า "เฮ้ย skinhead เท่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย?"
ใช่ อา ใช่ ด้วยหน้าตาเขาด้วยนะคะ แบบเหมือนหน้าตาเขาแบบเหมาะกับ skinhead ค่ะ เหมือนแบบเข้ากับเขา มาก
ใช่ ๆ ใช่ ๆ แต่ แต่ แต่ว่าจากล่าสุด ก็คือเขาเป็นเกย์ใช่ไหม? อย่างที่บอก ใช่ คือเพื่อน เพื่อนผมที่ ที่เขาชอบเหมือนกัน เขาบอกว่า อ <chuckles> อยู่ดี ๆ เขาก็ทักมา
ใช่
"เฮ้ย ตายแล้ว ที่รักกูเป็นเกย์" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ บอกว่า ก็คือแบบ เป็นแบบ ใช่ ก็คือเป็นแบบ ce celebrity crush ของเขาอะเนาะ ตั้งแต่แบบเด็กอะ ใช่ เพราะเรื่องมันก็นาน อย่างเงี้ย แล้วก็ ใช่ ใช่ เขาก็ตกใจ อะไรอย่างงี้ไง อ่า แล้วอันนี้
อืม อ๋อ ก็จะแบบผิดหวังนิดหนึ่ง อืม ค่ะ นาน นานมาก อืม ค่ะ ปกติแล้วคุณหมวกชอบดูซีรีส์แนวไหนคะ หรือเป็นหนัง?
อะไรนะครับคุณบ้าน? ของผมจะชอบเป็นหนังมากกว่า แต่ซีรี่ส์ก็จะ ซีรีส์ไม่ค่อยดูเท่าไรนะ ซีรีส์ตอนนี้ที่ ก็ดูบ้างแต่ดูน้อยครับ แต่ส่วน ใหญ่จะเป็น เป็นหนังมากกว่า
หนะ หนัง หนังแนวไหนบ้างคะ?
อา ใช่ครับ ผมจะชอบเป็นหนัง Horror ครับ เอาแบบที่ชอบที่สุด จะเป็นหนัง Horror เอ่อ แบบ แบบ แบบจิต ๆ หน่อย หลอน ๆ หน่อย อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลย อย่างถ้าเป็นแบบ เรื่องแบบ Horror ที่ผมชอบที่สุด ก็จะมีเป็น เอ่อ Hereditary รู้จักไหม?
อืม อือฮึ อืม ไม่ ไม่เคยดูเลยค่ะ เนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างคะ?
อา คือมันจะเป็นอารมณ์แบบ ผม โอ้โฮ มันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะ คือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคำสาปที่ตกอยู่ในครอบครัว ๆ หนึ่ง ประมาณนี้ แต่ว่าเนื้อเรื่องข้างในมันจะออกค่อนข้าง มันจะไม่ใช่ผีแบบผีตุ้งแช่อะ เก็ตใช่ไหม?
อา ค่ะ อืม ก็เหมือนแบบออกแนวแบบลึกลักลึกลับ แบบน่ากลัวซับซ้อน หน่อย อะไรประมาณนี้เปล่าคะ? จิต ๆ
แต่ว่ามันจะเป็นแบบ จิต ๆ จิต ๆ หน่อย คือ ช ใช่ เล่นกับจิตใจ อารมณ์เหมือน Midsommar อ่า Misommar เคยดูไหม?
อา เคยดูค่ะ คุ้น ๆ อยู่ค่ะ เรื่องนี้ ก็จะแนวเรื่อง
อา ใช่ ๆ คือมันจะเป็นอารมณ์ ประมาณนั้น แต่ว่ามันจะคนละโทนกัน ก็คือจะเล่นกับแบบเล่นกับจิตใจคน
เล่นกับจิตใจคนดู
ใช่ ๆ
อืม ค่ะ
แต่ก็มี มี ช่วงนี้ก็มีซีรีส์ที่อยากดูอยู่นะ
เป็นของประเทศไหนคะ?
ตอนนี้จะมี ของเป็น เป็น เป็นของ ฝั่ง Hollywood เนี่ยแหละครับ ก็คือ ตอนนี้อยากดู อ่า Alien Alien Earth Alien ภาค อือ Alien Earth น่ะครับ ที่เป็น ฉบับซีรีส์อะ
อ๋อ ค่ะ อืม ได้เริ่มดูไปบ้างหรือยังคะ? หรือว่ายัง?
ใช่ ยังไม่มาเลยครับ
อ๋อ กำลังจะดู
รอ รอดูอยู่ ใช่ ๆ คือหลังจากที่ดู Alien ก็ ภาค ภาคล่าสุดก็ดูไปเมื่อปีที่แล้ว ที่ ที่ภาคใหม่ ใช่ นี้ก็รอจด ใจจดใจจ่อ ไม่มาสักทีหนึ่ง จะมาแล้ว อีก จ อึดใจเดียว Predator ก็จะมาแล้วเหมือนกัน ทั้งแบบหนังแล้วก็เป็น เป็นซีรีส์ เป็นซีรีส์แอนิเมชัน เหมือนช่วงนี้แบบ จักรวาลนี้เริ่มจะกลับมา อย่างเงี้ย มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออ ดีใจ เพราะว่าแบบเราเองก็ชอบอยู่แล้ว ใช่ ๆ
อืม อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อา เริ่มแบบกลับมา ของบ้านที่ดูตอนนี้ส่วนใหญ่จะดูเป็นแบบพวกซีรีส์เกาหลีค่ะ อาจ อาจจะแบบคนละแนวหรือเปล่า? คุณหมวกน่าจะแบบถนัดทางแบบ Hollywood ไรอย่างงี้
อืม คนละแนวครับ
บ้านก็จะดูแบบ ตอนนี้กำลังจะดู Buried Hearts อยู่ค่ะ ก็คือเกี่ยวกับตัว ก็คือเป็นเรื่องที่ดูแล้วสนุก ก็รู้สึกว่า มันน่าติดตาม ประทับใจ น่าดูต่อนะคะ เรื่อง Buried Hearts ก็คือเกี่ยวกับแบบพระเอกอะค่ะ เหมือนไป ทำงาน เหมือนแบบเป็นเลขาให้แบบ
ใช่ ๆ อืม อืม
ครอบครัวแบบตระกูลของนางเอก อะไรประมาณนี้ค่ะ ใช่ แล้วก็
อ๋อ เป็น เป็นเลิฟคอมเหรอครับ? สไตล์เกาหลีเลย ใช่ไหม?
ใช่ ๆ สไตล์เกาหลีค่ะ แล้วก็เหมือนแบบประมาณว่า ฝั่งครอบครัวนางเอก นางเอกก็เหมือนแบบไปแต่งงานกับแบบคนอื่นเนาะ ไม่ใช่แบบพระเอก แรก ๆ มาก็แบบพล็อตน่าจะแบบประมาณนี้ ยังแบบไม่สมหวังกัน ใช่ค่ะ แล้วแบบพระเอกก็แบบจะแบบโดน โดนฆ่าตาย อะไรอย่างงี้ แต่ก็แบบไม่ยอมตาย อะไรอย่างงี้ เพราะว่าเหมือนแบบก็ต้องการแบบเก็บพระเอก เพราะพระเอกแบบค่อนข้างจะเป็นคนแบบฉลาด คนเก่งนิดหนึ่งค่ะ ก็กลัวแบบพระเอกจะได้ขึ้นมาแบบมีอำนาจในฝั่งของตระกูลแบบนางเอก อะไรงี้ เพราะว่าทำงานมานานค่ะ ก็จะเป็นแบบพระเอกก็คือแบบ จะต้องแบบ เอ๊ย คิดค้นแล้วว่า จะต้องทำยังไงเพื่อแบบเอาตัวรอดจากฝั่งของแบบตระกูลนางเอก อะไรประมาณนี้ บางทีก็แบบพระเอกก็แบบมีเงินเยอะ มีเงินเยอะก็แบบ เออ แบบปล่อยฉันไปได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย แล้วฉันจะให้เงินแบบ ใช่ จะ ฉันจะให้เงินคุณแบบ 4,000,000,000 วอน อะไรอย่างงี้ 40,000,000,000 วอน อะไรอย่างงี้ พอไหม อะไรอย่างงี้ ใช่ ก็จะเอาเงินไปต่อรองแล้วเพื่อให้มีชีวิตรอด แต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบยังดูไม่จบค่ะ เหมือนก็แบบมันเป็นเรื่องน่าติดตามด้วย
อือฮึ อา อ๋อ อืม อืม อ๋อ อืม โอ้โฮ เป็น ก็พล็อต พล็อตแบบเกาหลีเลยเนาะ พล็อตเกาหลี เกาหลีจ๋าเลย
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ก็จะแบบ ส่วนใหญ่จะดูแบบเกาหลีแบบสไตล์เนี้ยค่ะ ที่แบบเหมือนแบบมีนะ เนื้อเรื่องให้แบบติดตามหน่อย จะไม่ค่อยดูพวกแนวคอเมดีสักเท่าไร จะดูแบบ เหมือนแบบ มีแบบสืบสวนสอบสวน หรือแบบมีอะไรให้ตาม เกี่ยวกับแบบการฆ่า ๆ กันนิดหนึ่ง อันนี้พระเอกก็แบบโดนแบบโดนตามฆ่าอยู่ อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ต้องแบบหาทางที่แบบจะหนีให้ได้
อืม อืม อือฮึ ๆ อือฮึ เกาหลีผมก็ดูเหมือนกันนะ แต่ผมก็ดู ก็ผม ผมไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ ผมจะไม่ค่อยดู จะมีเป็นหนัง จะมีหนัง หนังที่ดูก็จะมีเป็นอะไรนะ หนังพวกหนัง หนังผีเกาหลีอะ ผมว่าเขาทำโอเคนะ
ใช่ค่ะ ดูเรื่องอะไรบ้างคะ? อืม
หนังผีเกาหลี แล้วก็จะมี ถ้าเป็นซีรี่ส์ที่ผมดูล่าสุดเลย ซีรี่ส์เกาหลีก็จะมี Weak Hero
อา ค่ะ เป็นไงบ้างคะ?
อา มี มี Weak Hero ก็คือ อ่า มัน มันมาจาก Manhwa อะ คือ มันเป็นเรื่องที่ผมอ่าน Manhwa อยู่แล้วไง มันเป็นเรื่องที่ อ่า พระเอก พระเอกจะเป็นเด็กแบบ เด็กแบบ ตัวบางร่างน้อยอะ พระเอกจะเป็นแบบตัวบาง ๆ ที่มันดูแบบว่า ดูหน้าบุลลีอะ
อา ค่ะ
ใช่ แต่ว่าพอ พอไปดู พอไป แต่พอ พอพวกนักเลงมาบุลลีพระเอกอย่างเงี้ย พระเอกก็จะมีวิธีจัดการแบบของเขาอะตามฉบับแบบไม่ได้ใช้แรงเยอะ ไม่ได้ อะไรอย่างงี้ เหมือน เหมือนคนที่แบบร่างกายใหญ่ปกติ อะไรอย่างนั้นน่ะ ใช่ ก็คือจะเหมือนแบบเป็นการต่อสู้แบบคนอ่อนแอประมาณนี้ ใช่
อา อืมค่ะ อืม ก็ดูแบบเนื้อเรื่องน่าติดตาม
ก็จะเป็นแนวนักเลง ใช่ ใช่ ชะ คือมันผมชอบตรงที่ว่า อ่า พวกแบบเนี้ย เวลาเราอ่านใน Manhwa มา ใช่ไหม แล้วพอมาซีรีส์อะ มันเป็นเรื่องเดียวกันก็จริง แต่เขาจะเล่าต่างกันนะ ผม ผม ผมจะชอบมาดูแบบ อย่างนี้ ใช่
อ๋อ มันก็จะแบบเหมือนแบบก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เราแบบ ไม่ ไม่ ไม่ได้อยู่ในหนังสือ
ใช่ ๆ มันเหมือนแบบ แบบเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง แล้วมาดูว่า เออ มัน เอ๊ย เวอร์ชันนี้เขาก็ เขาก็ Portrait ออกมาดู ดูโอเคนะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่
ค่ะ แล้วปกติแล้วคุณหมวกชอบดูหนังหรือซีรีส์กับใครคะ? แล้วทำไมถึงแบบชอบดูด้วยกัน?
เอ่อ ชอบดูคนเดียวครับ <laughs> เอาจริง ๆ ผม ผม ผมมองว่า เอ่อ
<laughs>
คือ
อะฮะ ค่ะ
มันจะมีพวกแบบหนังที่เรารู้สึกว่า เราดู อ เรา อ บางเรื่องอะ เรารู้สึกว่าเราน่าดูกับคนอื่นนะ แต่บางเรื่อง เราก็ดูคนเดียวก็ดีแล้ว คือผมเคยไป เอ่อ พาเพื่อนเนี่ยไปดูหนังแนวผมอะ หนังแนวแบบ พวกแบบ Horror จิตวิทยา Psychology อย่างเงี้ย
อา อา มันจะแบบคนละแนวกันใช่ไหมคะ? เพื่อนเราก็จะแบบไม่อินไปกับเรา
ใช่ ใช่ คือมันจะทำหน้างงตลอดเวลา อย่างเงี้ย พอเราหันไปเห็นเราก็ เออ แบบว่า โอเค เออ ขอโทษแล้วกันที่พามาดู อะไรอย่าง เงี้ย มันจะรู้สึกแบบ ใช่ ๆ
เออ บ้าน ค่ะ บ้านก็เป็นค่ะ ส่วนใหญ่จะชอบดูพวกซีรี่ส์ก็จะชอบดูคนเดียว เพราะแบบบางฉากที่มันแบบเอื่อย อย่างเงี้ย ก็ บ้านจะเป็นคนไม่ค่อยได้เสพซีรี่ส์แบบฉากแบบดราม่าร้องไห้ หรือว่า ใช่ เยอะ หรือแบบ เรื่องที่แบบมันอยู่แบบนิ่ง ๆ เยอะ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่ค่อย ก็จะชอบแบบกดเลื่อนไปเร็ว ๆ อย่างงี้ ก็เลยรู้สึกว่า เออ ดูคนเดียวมันรู้สึกว่า ใช่ มันจะกดแบบ ใช่ Skip ไปแบบช่วงนี้ อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนแบบเป็นช่วงน่าเบื่อ ก็ชอบกด Skip ไปเพื่อแบบเป็นตอนต่อไปเร็ว ๆ อย่างงี้ จะไม่ค่อยเสพอยู่กับมันนานค่ะ ก็รู้สึกว่าการดูคนเดียว ก็คือจะดีกว่า จะสามารถกดข้ามตอนไหนไปก็ได้ อะไรอย่างงี้ แล้วบางเรื่อง อย่างเงี้ยอะค่ะ ซีรี่ส์บางเรื่องอะค่ะเหมือนแบบพล็อตเขามาดีนะคะ แต่พอไปดูจริง ๆ แล้วอะค่ะมันไม่ได้สนุกอะค่ะ บางคนเขาอาจจะอยากดูต่อ ใช่ไหมคะ? ถ้าสมมุติว่าดูกับแบบพี่สาว อะไรอย่างเงี้ย พี่สาวอาจจะ เอ่อ ชอบแนวเรื่องนี้ต่อ แต่เราอาจจะแบบ เออ ไม่ถูกกับจริตเรา ก็จะแบบ เออ กดข้าม หรือว่าบางทีก็จะเลิกดูเรื่องนี้ไปเลย ถ้าสมมุติว่าดูซีรี่ส์เกาหลีอะค่ะ มันก็มีให้เลือกเยอะอะค่ะ ถ้าสมมติว่า อ่า มีซีรีย์หนึ่ง ใช่ไหมคะ? ส่วนใหญ่มันก็จะ 16 ตอนจบ อ่า ถ้าสมมุติว่าดูเรื่องนี้ไปสัก 2-3 ตอนแล้วไม่สนุก อย่างเงี้ย แต่กับอีกคนหนึ่งเขาอาจจะยังสนุกจะอยากดูต่อ อะไรอย่างเงี้ย เราไม่สนุกแหละ เราก็อาจจะแบบเปลี่ยนเรื่อง ใช่ อาจจะเปลี่ยนเรื่องไปเลย ก็คือคิดว่าแยกดูใครดูมันน่าจะ เหมาะสม กับบ้านมากกว่า ใช่ค่ะ เพราะว่าเป็นคนจะไม่ค่อยทนที่แบบจะดูซีรีย์เรื่องใด เรื่องหนึ่ง เรื่องหนึ่งให้จบ ถ้าแบบไม่ชอบแล้ว ก็คือแบบ เออ จะเปลี่ยนเรื่องเลย ไปดูเรื่องอื่นเลย จะไม่ค่อยทนค่ะ
อืม อือฮึ อ๋อ จะมีแบบ มี Skip อืม ใช่ ๆ ๆ อือฮึ อืม ๆ อา ใช่ ๆ ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ ๆ อือฮึ อืม ก็จะ ได้ไม่ต้องมารอกันเนาะ อือ อืม ๆ ไม่แปลก ๆ ๆ ใช่
ใช่ จะรีบเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องที่สนุกดี ก ดูดีกว่าเพราะไม่งั้นแบบ ถ้าดูเรื่องที่เราคิดว่า เออ เราไม่โอเค หรือไม่ถูกจริตกับเราอะค่ะ ดูไปสักพักหนึ่ง มันก็เบื่อและไม่อยากดูแล้ว มันรู้สึกว่ามันง่วง แล้วก็จะแบบไปหลับมากกว่า
อือฮึ ใช่ ๆ แล้วอย่างงี้นี่ คุณบ้านมี อ่า มีแนวไหนที่อยากลองเปิดใจดูไหม? แบบที่ไม่ ไม่เคยดู แล้วคิดว่า เล็งไว้อยู่แล้วอะ เราเล็ง เราเล็งไว้ แต่ยังไม่เคยดูสักทีอะ
ใช่ค่ะ ค่ะ จริง ๆ จริง ๆ เคยดูหนังพวกแนว พวกแนว Avengers อะค่ะ ใช่ แต่ก็ตอน แต่ก็ช่วงแรกรู้สึกว่า เหมือนเคยดูแบบผ่าน ๆ น่ะค่ะว่า เออ เขาเป็นหนังฟอร์มยักษ์เนาะ แบบเขาทำมาดี มันน่าจะสนุก แต่ก็คือยังไม่คอย ยังไม่เคยลองเปิดใจเลยค่ะ พวกแบบ Spider-Man อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ บ้านก็คือยังไม่เคยลองเปิดใจเลย ใช่ ก็อาจจะ
อ๋อ ใช่ ๆ ๆ อืม
ไปลองแนวนั้น แนวใหม่ ๆ ดู เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างฟอร์มยักษ์ แล้วก็แบบเหมือนมีหลายค่ายทำใช่ไหมคะ แบบมี DC อะไรอย่างงี้ ก็แบบมีหลาย ๆ ค่ายที่แบบทำ แต่ไม่แน่ใจว่า ค่ายไหนทำแล้วแบบเวิร์กดิ เวิร์กสุด
อืม ใช่ ๆ ล่าสุดก็มี เตรียมกัน ใช่ ๆ เฮ้ย โย่ะ แต่พวกนี้มัน มันเยอะ เพราะว่ามันชอบเป็นแบบ se sequence ต่อ ภาคต่อกันแบบมีหลายเรื่องอะเนาะ มันจะต่อกันหลายเรื่อง บางทีถ้าเกิดคนไปตามย้อนหลังแล้วไม่ ไม่รู้เรื่องว่า ดูอะไร บางทีก็เป็น งงนะ แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีซีรีส์อีก ตามดูไม่หวาดไม่ไหว แล้ว
อา อา ค่ะ อา ใช่ ใช่ บางทีบ้านก็เห็นแบบ เออ เคยไปดู เคยไปดูพวกหนังแบบแนวพวก Avengers อะค่ะ เหมือนแบบ มันก็จะแบบบางทีมันดูย้อนหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะ เพราะว่าบ้านก็แบบ เออ เคยดู แต่แบบไม่ได้ตาม ไม่ได้ตามทุกตอนค่ะ ก็จะแบบงง ๆ นิด ๆ ว่า แบบ เออ เขาไปกล่าวถึงเรื่องนี้แบบ
อืม ใช่ ๆ อา ใช่ ๆ เดี๋ยวจะงง ยังไม่เคยดูภาคนู้น อย่างงี้
เออ มันยังไง อะไรยังไง แบบอย่างดู Thanos แบบบางอย่างมันก็งง ใช่ บางทีมันเอามาต่อ ๆ เรื่องกัน บางทีก็งงว่า มันจะต้องเริ่มจากภาคไหนก่อน แต่ก็เคยแบบถามเพื่อนที่แบบเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้แนวนี้เลยค่ะ เลยนะคะ เขาก็บอกว่า เออ มันจะต้องดูย้อนแบบ 5 ดูเรื่อง 5 ดูแบบภาค 5 ก่อน แล้วค่อยมา 4 3 2 1 อะไรอย่างงี้ มันจะเข้าใจมากกว่า แต่ก็ยังไม่เคยลองไปตามดู
อือ ๆ ๆ อืม <chuckles> เขาเรียกว่า ดูแบบ ดูแบบ ส ไอ้ แต่พวกนี้ไม่เท่าไรนะ พวกหนังฮีโร ส่วนใหญ่ก็ดูเรียงภาคได้เลย แต่ แต่หนักสุดนะ เอาที่แบบ sequence ที่หนักสุด ผมว่า Star Wars นะ
อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ มันงง ๆ ใช่ไหมคะ?
ใช่ Star Wars เขาจะ มันจะเรียงแบบ ดู ดูของปี 2010 ก่อน ค่อยไปดู 2000 ไปดู 19 อย่างเงี้ย ถ้าเกิดแบบจะดูแบบเรียง ไทม์ไลน์ ใช่ มันก็จะงง ๆ นิดหนึ่ง ก็สนุกมาก วันนี้ นะครับคุณบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเยอะเลย อา ก็ต้องขอบคุณมากครับ แล้วก็ ครับ สวัสดีครับ
อา ค่ะ อืม ได้ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณหมวก ที่แบบแลกเปลี่ยนความรู้ ค่ะ สวัสดีค่ะ